ね。
住んでみるっていうのは良かったかなと思ってます。
どうですか？ うん、なんか本当すね、色々と振り返る見直すいい機会になったってね、お話聞くかぎり感じるんですけど、じゃもし日本に今後戻る時にどういったバランスにしたいですか？仕事と生活。
あ、はいはい。 はいはい。 そうですね、そこもまた難しいところではあるんですけど、またちょっと日本の時みたいにちょっとエンジンかけて、ちょっとね、仕事しないといけないと思いつつ。
ですよね、ここね。はい。 おお。 はい。
ね、子供の時間とか
うーん。
考えて、まあ、どこまで、できるかっていうのがちょっとね、課題かなとは思ってるんですけど、はい。
うん。 ですよね。そのね、い今の企業だとだんだんその有給取りやすくなったりしてる部分もあると思うんですけど、かたや職場自体の雰囲気にね、あの影響されることもあると思うので、そこは確かに難しいですよね、バランスとっていくの。
はいはい。 はいはい。 そうですね。なので、うーん、楽しみな反面もありつつ、ま、もう一回ちょっとね、エンジンかけてやらないといけないなっていう
うん。 <laughs> ああ。 ああ、はい。
のもちょっとあったりするかなっていうのはあります。
え、そこは楽しみなんですか？その仕事フル全開でやるみたいな。
うーん、今ちょっとね、ダラダラしてしまってるところもあるので、ま、でもこれをずっと続けてるのもちょっとダメになりそうだなっていうのがあるので。
<laughs> はい、はい。 ああ、はい。
ちょっともう一回、エンジンかけてやってみてもいいかなと思ってるっていう感じですかね。
ああ。 あ、そういう感覚もあるんです。ちょっとダラダラしてる感覚があって、それはちょっとよくよろしくないんじゃないかなと思ってる部分も。
うーん、そうですね、これをちょっと何十年も続けると、ちょっとやばい人になりそうだなっていう、はい。
ああ。<laughs> ああ、あでもいいですね。そのね、仕事に偏ったバージョン、ちょっとゆるいバージョンを経験されてるからこそ、どっちの良さもね、わかってきたことですもんね。
そうですね。なんか窓ギザ窓際族みたいななってるので。<chuckles>
うん。 はい。<laughs> え！すご！ええ。いやいや、ね、本当経験したからこそ言えるね、ご自身の感想ですもんね。
はい、なのでね。 はい、そうですね。

じゃあ、もう、お奥様も、なんか、万々歳みたいな。
今んところそうですけど、まあ、もうちょっとしたらね、帰ってもいいかなっていう感じではあります。
うーん。 お、え、まさに日本にとこですか？
そうですね、日本に。で、また、こっちを経験した上で日本に帰ってどう思うか、また
え、はい。 はあ、すごい。
ていうのは、ちょっとどうかなと思ってます。
それ日本に戻ってもいいかなって思うきっかけとしては、その、ま、インフラ面だったり、利便性だったりっていうところが結構大っきいんですか？
はい。 その辺もありますし、ま、子供が今、英語の保育園に行ってるんですけども、ま、もちろん英語を話して欲しいっていうのもあるんですけど、その前にやっぱり日本語をしっかり話して欲しいっていうのもありますし、多分親はね、日本語で喋ってるので、日本語の話すとか聞くっていうのはできるんですけども、やっぱ読み書きとか漢字とかっていうのがちょっと教える自信ないっていうのもあって。
はい。 ああ、はあはあ。 うん。 ああ、はい。
そこの部分ですかね。
うーん。 なるほど、そのお子さんの教育という面を考えた時に、その、まさに読み書きは特に日本にいた方がお子さんのためになるかなっていうのが。ああ。
はい。 うーん。 そうですね、やっぱ英語がね、できるっていうのもいいんですけど、やっぱ日本語ってやっぱ、すごい難しい言語で、ひらがな、カタカナだけじゃなくて、漢字がね、すごい何千とあるので、まあ、英語ももちろんね、難しいんですけど、やっぱ、日本語を勉強してる結構マレーシア人とかからすると、もう比べもんならないぐらい日本語は難しいと。
はい。 うんうん、まさに。 いや、はい。 あ、そっか、漢字もそっか。はい。 はい。 あ、ああ。 <laughs> すごいですよ、ほんとにやはり海外に移住したこともあって、いろんな視点が得られて、ね、それこそ仕事私生活のバランス限らず、お子さん教育だった日本の良さも気付けたっていうのは、やはり振り返って移住して良かったなってのはあるんですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね、やっぱ移住まあ、旅行とかでは見えない、一回住んでみて、定住することで見えるものっていうのもちょっとあったかなっていうのがあって
うん、うん。 はい。
ね、もちろんこの仕事のバランスとか、そういったところですね、とか私生活の子供の教育であったりとか、週末の過ごし方っていうのも、ちょっと考え直したきっかけになったので。
うん。 うーん、ね。 うん。